طيب تفتكر إ إيه السبب بقى الحقيقي؟ إيه ال إيه ال إيه السِر ورا إن الإنسان ي ي ي يتجاهل حياته ال الحقيقية ويتجاهل حضوره على الأرض ما بإن هو يستبدل كل ده بحاجات ب آآ بreach ولايكات و والحاجات دي يعني؟
إمم. آه. آه. بُص، باحسّها بتبقى أكتر الوِحدة، الوِحدة أو الفراغ بيقلبوا جامد جدًا. وعلى فكرة الموضوع ده مش عندنا في مصر بس، الأجانب فيهم نَفْس الحوار ده جدًا، بس الأجانب بيعوّضوها في حاجة تانية خالص. الأجانب بيعوّضوها في حُبّهم للحيوانات بتاعتهم، بيعوّضهم شوية عن ال الصداقات في العالم الخيالي بتاع الإنترنت، ممكن بيحطّوه في الواقع شوية بيخلّوه بقى في الحيوانات الأليفة قُطَط، كلاب، بتاع الكلام ده كُلّه عشان تلاقي كده ار ارتباطهم بالقُطَط والكلاب قوي جدًا، لإن نَفْس الوِحدة بتحصل، بس هم بيعالجوها بحاجة تانية خالص. فهو الموضوع الموضوع حَي يعني مرتبط بال بالحياة الن الإنسانية نَفْسها، وسرعة الحياة وإن ما عادش في أوقات كتيرة الناس بتقضّي وقت مع بعض، الموضوع ده تقريبًا بدأ يختفي.
إمم. آه فعلًا. إمم. إمم. إمم. إمم. أيوه، أيوه فعلًا. أو وهل هل ممكن يكون المو الموضوع مرتبط مثلًا ب بالقوة النَفْسية اللي الشخص بيمُر بيها؟ والّا والّا إمم.
آه، بكتير. بتع بتعتمد عليه بشكل كبير جدًا وبتعتمد كمان إن الإنسان بطبعه أصلًا اجتماعي، فلمّا يتحَط في موقِف يبقى يحِس إن هو وحيد أو مش حواليه ناس، فبيحاول يعمل ناس حتّى افتراضي عن طريق الإنترنت وصداقات ودِنيا وحاجات والكلام ده كُلّه، لإن الإنسان ربِّنا خالقنا كده، ربِّنا خالقنا مش لوحدنا. آه.
إمم. أيوه فعلًا، آه. إحنا مش آه. إحنا مش مخلوقين لوحدنا فعلًا.
بالضبط. فبيحاول بقى يعمل حاجة افتراضية زي ال زي الصحاب اللي على الإنترنت ويحاول يعمل علاقات على الإنترنت وحُب ورومانسية والأجانب تحاول برضه تخفِّف من ده شوية بحُبّها و للحيوانات بتاعتها، فبالتالي ال أنا أنا بالنسبة لي لأ، أنا لسّه عندي الحتّة الشَعرة ديّة لسّه ما ما عدّتهاش لأ، لسّه موجود أنا في العالم الحقيقي، لسّه ما عدّتش آه.
موجود في العالم الحقيقي طبعًا، أيوه، ال العالم ده أفضل بكتير من الsocial media ده حقيقي، يعني إن المشاعر هتحسّها هتبقى حقيقية.
كتير جدًا، مرتاحة نَفْسيًا. آه. يعني مثلًا البنّوتة اللي باقول لك عليها ديّة أي واحد لسّه على النِت وبتاع يا نهار أبيض! ما هيجاريها على طول في ثانية هيجاريها، مش هيقدر أصلًا هو طبيعته هيجاريها في الكلام. لكن واحد لسّه عايش في الواقع لأ، عُمره ما يجاري هيستغرب، لا يُمكن، هيقول لك دي بتحب صُباعي، حبيتِ صُباعي إزاي؟ ده أنا ما آآ أصل ده صُباعي اللي بيكتب <laughs> فتفرِق جدًا.
إمم. لأ، لأ مش هيعمل كده فعلًا، آه. إمم. <laughs> أنا أنا بجد إمم. أنا بجد الحقيقة يعني استفدت منّك كتير لإنّه ات كُلّنا كشباب بتواجهنا مشكلة الصراع بين الsocial media والواقع و فأنا استمتعت وأتمنّى إن يعني يبقى لينا محادثة تانية ليها علاقة بنَفْس الموضوع يعني.
إمم.